Mungkin, untuk kayak kita te tet tetap ramah lingkungan kita bisa awalin dengan kayak, eee, bawa botol tumbler, jadi kayak kita nggak perlu beli, eee, botol Aqua plastik lagi di Alfamart atau di luar, terus juga bawa kayak, eee, sendok dari rumah nggak perlu, eee, beli sendok s plastik atau kayak dapat sendok plastik dari abang-abang, terus juga mungkin kalau kita beli makanan dapat plastik, kita masukin ke tote bag gitu, kita bawa tote bag terus, eee, kalau, eee, makanan kita bawa tap tempat makan sendiri jadi kayak nggak pakai, eee, tempat makan plastik dari luar gitu sih.
Oh gitu. Oke oke, nah tadi kan Kakak sebut ada tumbler, terus, eee, tempat makan gitu kan, Kakak, eee, tipikal orang yang suka koleksi tumbler-tumbler gitu nggak sih? Kan sekarang banyak tuh jenis-jenis tumbler yang unik-unik terus tuh juga lagi tren-tren gitu?
Iya, kebetulan, eee, aku emang suka ngoleksi tumbler yang yang lagi happening sekarang ini, yang lucu-lucu, tapi aku belinya sesuai dengan kebutuhan bukan karena kayak lucu atau, eee, lagi tren nih dengan merek ini misalkan, nah aku tuh beli kayak yang sesuai dengan, eee, enggak yang, eee, enggak over marketing kayak, kayak dia tuh, eee, mempromosikannya berlebihan tapi k realitanya enggak seperti itu, iya terus, mmm.
Oh gitu. Oh, iya sih. Kalau boleh tahu Kakak punya, ada berapa koleksi tumbler nih di rumahnya?
Eee, ada 5 sih tapi dengan 1 brand aja. Nggak yang, nggak yang kayak misalkan Corkcicle, Owala, dan seterusnya nggak yang kayak gitu, tapi kayak cuman 1 brand karena dia nggak overrated gitu loh.
Uh, banyak juga ya, Kak. Oh, oke. <chuckles>